Ja, doch, auf jeden Fall. Und das Wichtige ist wirklich, das Thema so möglichst einzugrenzen und genauso auch die Frage wirklich so präzise wie möglich zu formulieren. Also, je nachdem, was du studierst, bedeutet das wirklich diese klassischen W-Fragen und dass du wirklich das so spezifisch auf deinen einzelnen Fall auch eingrenzt. Dass wirklich klar wird, okay, in deiner Arbeit geht es jetzt wirklich nur darum, und das ist dann natürlich auch gleichzeitig dein Ziel, diese Fragestellungen natürlich zu beantworten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, du hast eben von W-Fragen gesprochen. Äh, welche sind das genau? Aber, we welche- ist ja schon 'ne W-Frage, ne? Äh. <laughs>
Rich genau. <chuckles> Wer, wie, was, wann, wo
Ja, ja.
und also, es kommt natürlich 'n bisschen auf das Thema drauf an, in welchem Bereich man ist. Aber es geht darum, anhand dieser Fragen wirklich so konkret wie möglich dann zu werden. Also, wenn du magst, kann ich dir auch ein Beispiel nennen.
Okay. Ja. Ja, gern. Mhm.
Also, ein eine schlechte Frage wäre so was wie zum Beispiel <sighs> „Was hat Karl der Große gemacht?“
Okay, ja, ja. <laughs> Ja. Ja. Ja.
So, „Okay, ja, ja, was hat er gemacht? Ja, alles Mögliche, ne?“ <giggles> Und, dann könnte man das zum Beispiel konkretisieren: „Was hat er während seiner Regierungsjahre beispielsweise gemacht? Oder, was hat er 800, während seiner Kaiserkrönung gemacht?“ Also, so zum Beispiel kriegst du das natürlich noch mal viel konkreter auf deine eigene Frage. Und natürlich ist diese Frage immer noch nicht konkret, sondern du müsstest quasi noch noch stärker dann auch schauen, welche anderen W-Fragen man sich fragen kann.
Okay, ja. Ja. Mhm. Ja. Also, ich habe mich ja dann auch gefragt, äh, als ich mich das 1. Mal hingesetzt habe, und das Thema dann so formuliert habe habe ich mich gefragt: „Wen interessiert das eigentlich, ja? Äh, ob du das nur schreibst jetzt oder in China fällt 'n Glas W Reis um.“ Ähm, das hat ich habe mich da in dem Moment so unwichtig gefühlt mit meinem Thema, ne?
Mhm. Ja, hast du denn selber Interesse an deinem Thema?